À, nói chung là cũng đã có nội thất đầy đủ rồi thì mình chỉ chỉnh sửa nhẹ rồi thôi. Vậy thì á nha, thì hiện tại á thì hông biết là bạn đã ở căn nhà này được bao lâu rồi á? Thì bây giờ hông biết là cái cảm giác như là hài lòng của bạn á thì bạn vẫn còn hông, hay là trong quá trình ở bạn có xảy ra những cái gì mà bạn thấy hơi khó khăn hông?
Ừm. Ừm, nói chung là cũng có một cái điểm mà mình, ờ, không vừa lòng nhất á, đó là ở gần đây nó có một cái, a, xí nghiệp sản xuất, ờ, cám, ơ, cám công nghiệp hả, cám để chăn nuôi gia súc á. Thì, à, cứ 1 tuần á là họ sẽ có 1 ngày để mà họ xả khí ở trong cái, a, cái bồn chứa của họ á. Thì riêng ngày đó nha, là thường ngày cuối tuần nữa chứ, mà có mùi nữa, cho nên là, à, nên đó là một cái điều mà lúc mình mua nhà mình không biết, lúc mình tới thì làm gì có cái mùi đó đâu. Đúng rồi, đó, thì ở đây thì mình mới thấy là nói chung thì tất cả mọi thứ đều rất ô kê, trừ cái điểm đó thôi. Đó, 1 tuần 1 lần thôi cũng ráng chịu cái lúc mà người ta xả thì mình đóng cửa lại, kiểu vậy á.
Ừm. À. Ừm. À, à, cũng hơi phiền. À, chung là đúng hông? Ừm. À, nói chung là cũng